بقيت باحرجها. يعني أنا أفتكر النهاردة كان آخر موقف، آآ، هُم سألوا على حاجة، فأنا باحكي بقى بس باحكي بتفاصيل، يعني إحنا كبنات بنحب نتكلم كتير، بنقول تفاصيل التفاصيل آه، بالضبط، فأنا آآ، باحكي باقول آه ده المكان الفُلاني في الحتة الفُلانية طَب أنتم طَب أنا هاصورها لكم مثلًا وأنا ماشية، يعني أنا باتكلم عادي جدًا، فتقول لي إيه، تقول لي: "لأ ما تصوريش حاجة، مش عايزين نعرف حاجة." ف فأقول لها: "طيب خلاص." أنا قُلت لها خلاص أوكي، وبعدين هي لما آآ، اتكلمت في موضوع تاني وقالت أنا مش عارفة المدرسة الفُلانية عارفينها؟ "مش عايزين نعرف منِك حاجة." أنا كنوع من أنواع الغلاسة عليها، إنه أنا باردها لِك يعني.
امم. آه، بتتكلمي عادي، بطبيعة الحال طبعًا. امم. طَب وأنتِ رديتِ عليها قُلتِ لها إيه؟ امم، امم.
فهي طنشتني خالص، <laughs> وراحت قالت المعلومة اللي هي عايزة تقولها وقالت لي: "خلاص، أنا قلت، عايزة تسمعي اسمعي، مش عايزه تسمعي ما تسمعيش." فأنا حسيت فجأة إن إحنا دخلنا في في في مواضي في مواضيع إعدادي، أنا فجأة حسيت إن أنا مراهقة
أنا صراع. بالضبط.
و وب وباصارع آآ، باصارعها على واحدة تانية، فاللي هو لأ يا جماعة أنا في غنى عن الموضوع ده، بس الصراحة أنا من جوايا مش عايزة أخسر التالتة يعني، لإن نادرًا لما بتلاقي ناس كويسة.
بس أنتِ متأكدة إن هي بتعمل طبعًا، طَب أنتِ متأكدة إن هي بتعمل كده عشان خاطر ده صراع بينك وبينها على الحد التاني اللي وسطكم، على صاحبتكم التانية، والّا هي أصلًا تك ممكن تكون مثلًا شايفة إن أنتِ ظاهرة في الجروب أو الناس بتحبِك أوي، فحابة إن هي يعني ترخم عليكِ عشان تظهر هي؟
من وجهة نظري.